Bene! Ti volevo chiedere, ma, ehm, non è che per caso ti andrebbe di rispolverare un attimino i tuoi ricordi e di raccontarmi un momento televisivo che ancora ricordi bene oggi?
Oh! Guarda, con me caschi proprio a fagiolo. Da bambina soprattutto guardavo troppa televisione. <chuckles> E quindi
Dai, dimmi tutto. Mh. Però forse forse la televisione quella buona.
Beh, sì era sicuramente una televisione una televisione diversa, più per famiglie sicuramente. Ehm, il primo ricordo che che mi viene in mente, proprio della mia infanzia, quindi ti parlo degli anni 80, erano i Fantastico. Che erano quei varietà, uhm, di sabato sera, credo su Rai Uno se non sbaglio, perché all'epoca non c'erano neanche tantissimi canali e quindi credo che fossero, mhmm, <tsk> su Rai Uno e io ricordo soprattutto quelli presentati da Pippo Baudo, uhm, da poco mancato che era una vera e propria istituzione e per me è il ricordo che proprio, uhm, lega a cui sono più legata, ehm, fu l'edizione non ricordo il numero ovviamente, dove erano presenti la Cuccarini e Alessandra Martinez, che poi divenne famosa per fare per Fantaghirò. E la Cuccarini invec
Mh. Diversa. Eh. Okay, cos'era? I Fantastico. Ah-ah. Fantaghirò. Ma tu all'epoca quanti anni avevi?
Ah! Io, boh, avrò avuto 8 anni, 9 anni insomma.
Quindi era un appuntamento fisso che magari condividevi anche con mamma, papà seduti nel divano e con la restante parte della famiglia. Oka e avevate una vostra routine? Avevate una vostra routine? Non so, magari mangiavate la pizza in attesa che cominciasse il programma? Come lo vivevi quel momento? Lo attendevi tu durante la settimana?
Assolutamente. Eh sì, era l'appuntamento del sabato sera. Mh?